Yani şöyle, eee, mesela, kırmızı et yapacaksam bazen mesela, köfte evet, hazırlıyorum, işte, o 3 gün mesela dolapta durabiliyor. Kapalı kapak koyuyorum. Ama mesela, tavuk, eee, çok böyle hani 2 gün üzerinde bekletmemeye çalışıyorum. İşte bakliyat yemeği yapıyorum. Mesela zeytinyağlı sebze yapıyorum. Eee, onun haricinde böyle yeşilliklerimi yıkayıp, eee, işte, havlulara sarıp, eee, dolapta işte salata yapmaya hazır bir şekilde tutuyorum. Onun haricinde mesela şey, eee, sebze çorbası yapıyorum haftalık mutlaka 1 kere. <sniffs> O sebze çorbasını şu şekilde saklıyorum: <clears throat> Daha sıcakken, eee, direkt böyle kavanoza koyup onu vakumluyorum. Ve 1 hafta aslında taze bir şekilde, evet, eee, bir konserve çorbam olmuş oluyor.
I hı. Hı hı. Hı hı. E, tabii. Hı hı, hı hı. Evet. Hımm. Mantıklıymış. Harika! Hı hı. Hımm, götürüyor. Evet. Çok mantıklı. Vallahi bu aksiyonlar çok güzel aksiyonlar aslında, dediğin gibi. Eee, bı sakla anladığım kadarıyla saklanabilen ürünler aslında güzel bir şey, saklıyorsun. Fakat tavuk gibi ürünler, böyle çok dolapta beklemeye müsait olmayan şeyleri daha hızlı tüketip bitirmeye çalışıyorsun. Peki, şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Şimdi Türkler olarak Türk mutfağını biliyorsun. <chuckles> Çok iyi ya. Börekler, tatlılar, yağlı yemekler... <chuckles> Hepimiz, herkes bayılır bunlara. Evet. Peki bunlarla nasıl başa çıkıyorsun bu Türk yemekleriyle? <chuckles>
Hı hı. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Evet, evet. <chuckles> Evet. <chuckles> Bayılırız. Evet. Imm, Türkler olarak, kesinlikle. Ya şöyle, eee, ben aslında mesela çok tatlıcı değilim. Oradan böyle bir sıfır, ııı, a-artı da gibi başladım diyebilirim. Hani, yediğim, sevdiğim tek bir şey vardır tatlı olarak, o da böyle çok acı böyle %80-90 civarlarında, işte bitter çikolata. Eee, hıh, evet, yani, aynen. O da sağlıklı zaten. Hani o da kaçamak olmuyor. <chuckles> Kesinlikle. Ama böyle çok şekerli şeyler, ben rafine şekeri çok yani, 7 yıl falan oldu herhâlde bırakalı. Eee, gerçekten mesela arada, eee, arkadaşlarla falan diyelim, hazırlamış oluyorlar, kendileri yapmış oluyorlar. Hani kırmamak için biraz tadına bakıyorum. Gerçekten o bile beni rahatsız ediyor şu an. <chuckles>
Hımm, avantajın var. Harika. <chuckles> Hımm, ki o da sağlıklı aslında bir yanda. <chuckles> <chuckles> Evet, evet. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Hı hı. Utanıyorum, diyorsun. Evet, aslında çoğu insan bundan bahsediyor. Rafine şekeri bırakan insanlar, eğer uzun bir süre artık gerçekten kullanmadıysa yani ürünlerinde, yemeklerde, eee, yedik belli bir süre sonra yediklerinde rahatsız oluyorlar bu şekerden. Yani böyle ilginç de bir konu var. <giggles> Ama gerçekten
<clears throat> Hı hı. Evet, evet, kesinlikle öyle. Hı hı. Damak tadı değişiyor. Hı hı.

Eee, ben genelde 2 öğün, yani 2 ana öğün olarak besleniyorum, eee, ama mesela sabah kalktığımda, eee, duruma göre aslında, hani, açlık hissediyorsam, bazen smoothie yaptığım oluyor İşte bazen, eee, bowl'lar hazırlıyorum kendime, işte, hindistan cevizi yoğurdu ya da badem yoğurduyla birlikte Evet, onun içine işte kuruyemişlerim, eee, donmuş meyvelerim, baharatlarım vs. oluyor. Eee, diğer 2 ana öğün de, işte, hani, ilk öğün kahvaltı, eee, bir de son öğün, akşam, onu da en geç 19.00'de yapıp bitirmiş oluyorum açıkçası.
Hı hı, hı hı. Hı. A, süper. Hıı. Bayağı sağlıklı takılıyorsun ya. <chuckles> Hı hı, hı hı. Anladım. Hı hı, hı hı. Hıh. Hıı. Anladım. Yani bahsettiğin kadarıyla, asıl iki ana öğün yiyip, aralara küçük, küçük şeyler sıkıştırıyorsun. O da acıktığında genel olarak.
Evet, evet. Kesinlikle öyle. He he.
Hıh. Anladım. Peki, eee, sabahları duruma göre bakıyorum da dedin ya, burada, sabahları, böyle, hemen acıkan bir insan mısın yoksa, böyle, kimi insanlar sabahları hemen kav acık acıkmış uyanır ve kahvaltıya koyulur. Kimileri ise biraz daha bekler, daha sonra acıkır. Sen nasıl yaklaşıyorsun bu duruma?
Hı hı. Evet, <chuckles> evet. Eee. Şöyle, ben, eee, genelde sabahları yiyemiyorum, eee, açıkçası. Hani direkt böyle, hani, yumurta yiyeyim, sandviç yiyeyim, eee, gibi, eee, bir alışkanlığım yok, ya da, işte, hani, Türk kültüründe var olan, hani büyük, büyük kahvaltılar falan, onlar bana göre hiç değil maalesef. Özellikle mesela, hani, 09.00´da falan kalkıyorsam aslında, işte, mesela biraz aç hissediyorsam en erken, hani, 12.00 gibi falan oluyor. Ama onda da Evet, evet, onda da, işte dediğim gibi, hani, bazen smoothie bazen, eee, badem, işte, yoğurduna bir şeyler oluyor. B bu arada, hani, eee, böyle protein tozlarım, işte mocka powder falan gibi şeyler de ekliyorum. Onlar da biraz tutuyor beni. İlk büyük ana öğünümü, eee, 14.00 civarında yapıyorum açıkçası.
Hımm. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Türk kahvaltısı, meşhur olan. <chuckles> Hı hı, hı hı. Hı hı. Evet. O, bayağı şey bekliyorsun. Hı hı. Hı hı. Onları da ekliyorsun. Hı hı, hı hı.